Notlügen vielleicht Notlügen vielleicht, aber auch nur, w was ist 'ne, w ne, also wann ist denn
Ja, dann ist doch die Frage, w Gut drum herumreden. Gut drum herumreden. G n also, nenne ich's. Also r richtig lügen, das kann ich kaum, aber ich kann gut
Ja, am besten nicht lügen. Einfach Ja, genau, Sachen auslassen. <laughs>
drum, rum re ja, genau. <chuckles> Und dann ist doch dann d die Frage, woher kommt das? Woher kommt die Moral? Warum warum bin ich denn moralisch? Warum kann ich denn nicht einfach Leute verarschen?
Einfach die Information nicht teilen. Mhm. Ich weiß es auch nicht. Ich kann's dir nicht sagen, weil ich bin nämlich genauso drauf, das ist das Schlimme. Ich würde wahrscheinlich tagelang dann drüber nachdenken: „Oh, hätte ich doch bloß die Wahrheit gesagt.“ Und deswegen, <giggles> wie gesagt also ist ja nicht so, dass ich noch nie gelogen habe, aber ich habe dann so 'n schlechtes Gewissen, ich mache mir so viel Gedan äh, d ne. Also deswegen habe ich das einfach auch nicht mehr
Ich habe es im Kindergarten im Kindergarten habe ich mal das war da da stand so 'n cooler Matchbox aufm Regal und ich habe ihn eingesteckt.
Mhm, ja.
Und zu Hause habe ich ihn ausgepackt und habe Mama gebeichtet
Mhm.
dass ich den mitgenommen hab, weil, äh, das ging nicht.
Mhm. Ja.
Dann haben wir ihn zurückgebracht.
Ja, das war ist auch hart. Ich glaube, das das hat's dann wahrscheinlich ausgelöst vielleicht.
Na ja, das das war die das war halt das der erste Moment, wo ich da gelernt habe, weiß du? Das war halt so affektiv. So: „Oh, da steht er. Oh, guck mal, der sieht so schön aus und glänzt und eingesteckt.“ Und dann so in der Hand gehabt und: „Ach ne, Mann, ey, wenn den mir jemand klauen würde und so.“
Mhm, eben, eben. Mhm. Mhm, ja. Aber diese ganze Erfahrung dann hat natürlich, äh, z wahrscheinlich, äh, das, äh, aus dir gemacht, dass du jetzt halt nicht mehr so lügst, wenn ne? Also das
Ja, aber ich habe das ja damals dann schon so gehabt, ne? Ich sonst hätte ich ja direkt gesagt: „Okay, ich behalte ihn jetzt."
Ja. Ja, stimmt, stimmt.
Ich hatte ja die Moral schon damal
Vielleicht ist es ja gene vielleicht ist ja auch genetisch. Weiß man ja nicht.
Oder v oder g g gut anerzogen, kann ich mir auch gut vorstellen, dass da was oder auch, ja, genetisch. Das ist äh, gehört zu meiner Seele, zu meinem Ich.
Ja, möglich. Ja, irgendwie. Ja, das hört sich so an auf jeden Fall. Ja, Mensch, das war total das interessante Gespräch. Also vielen Dank. <laughs>
Na, da darüber kann man mal m m me meditieren. Ja, das, äh, war mir auch 'ne Freude.
Mhm. Ja. Also, ähm, bis zum nächsten Mal dann.
Dann Jo, bis bald. Tschüss.
Danke dir. Bye.

Ähm.
Oh, interessant. Also, ich bin, ähm, schon seit Ewigkeiten, äh, P Programmierer und a auch ganz viel noch anderes. Äh, aber wenn man lange mit'm, äh, Computer geredet hat, einfach nur in der Programmiersprache dort exakt war
Mhm. Okay. Interessant. <laughs>
dann, ähm, g gewöhnt man sich so diese exakte Struktur halt, äh, a a anscheinend an, ne, im im Gehirn. Und dann dann redet man halt manchmal dann auch einfach nur so komplett die Wahrheit.
Mhm. Ja, das ist, äh, eigentlich, äh, gut, oder? Also, ich bin sowieso jemand, der
Ohne ja, ja, ohne drüber nachzudenken.
selten Lügen erzählt, weil ich's einfach selber auch mir dann ähm, ich weiß auch nicht. Ich habe ich bin jemand, der hat dann halt 'n super schlechtes Gewissen auch. Also, ich bin wirklich jemand, der seltenst lügt. Also
Ja, i i das geht mir genauso. Ich kann nicht lügen. So, ähm, ich ich habe mich mal diagnostizieren lassen jetzt, äh, mit in meinen 40ern.
Mhm. Mhm.
Und, äh, ja, ich habe ein ADHS auf jeden Fall und, äh, 'nen 'nen anständigen Teil, äh, Autismus.
Okay. Mhm.
Und ich denke, das, äh, rührt daher, dass ich einfach nicht lügen kann.
Mhm. Also, ich habe
Ich kann gut rundrum reden, ja.
Mhm. Also, ich habe jetzt überhaupt nicht so was, ähm, bei mir diagnostizieren lassen oder so, aber ich wa weiß einfach oder ich denke mir immer so, ich sage lieber die Wahrheit, als wenn ich lüge und nachher kommt's raus. Oder, äh, wenn ich lüge und ich kann's mir später nicht merken. <chuckles> Das wäre ja noch schlimmer. Oder es wäre beides schlimm, weil es würde rauskommen und dann würde ne? Und, äh, ich mag auch Leute nicht gern verletzen. Also, ich meine, natürlich verletze ich sie vielleicht auch, wenn ich die Wahrheit sage, ja, aber
Oh. Naja, dafür kann man aber nichts, ne? Also, die Wahrheit ich meine, die Wahrheit tut nun mal weh.
ich sage lieber die Wahrheit. Das ist ja nicht meine Schuld. Genau. Mhm. Ne, ni nicht immer, aber, hm, oft.
So ist das. Na ja, aber sie können auf jeden Fall. Ja, also, ne, nicht jetzt so Freilich nicht jetzt unbedingt. Aber guck mal, da da treffen doch aber irgendwie dann 2 Welten aufeinander, ne? Also, jetzt in meinem in meiner Vorstellung haben wir da jetzt die, die gerne die Floskeln machen und hier d denn die die mögen ja auch ihren Small Talk da genießen.
Kann, ja. Also was mich halt total was mich Mhm, ja.